Insalatina con un po' di, ehm, verde, un po' d'olio e basta, eh. <chuckles>
Mh-mh. l'insalatina verde, no, ti ti cioè ti ti ti manda ti manda le cose anche per traverso, no? <chuckles>
Sì, sì, sì certo, ti fa sentire fuori fuori posto non so come dire, no. Ecco, certo, certo, assolutamente, è vero, è vero.
Eh sì, eh sì, è vero, è vero. Senti invece l'importanza dell'idratazione?
Dell'idratazione, eh beh quella fondamentale diciamo che poi dicevano che si si può vivere diversi giorni senza mangiare, ma non si può vivere senza bere, eh. È fondamentale quindi, eh.
Secondo sì, ne ma eh, eh certo. Ma senza bere no, è vero. Sì, che poi se se ci pensi siamo al 75% del nostro, mhmm, siamo siamo fatti d'acqua, no?
100 fatti di acqua, eh.